Hello, xin chào bạn nhá. Ừm.
Chào bạn. Xin chào bạn. Ừm, buổi tối hôm nay của bạn thế nào nhỉ? Ừm, cảm ơn bạn.
Ừm, mình rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay. À, hôm nay của mình nhá, thì, à, cũng sắp cuối tuần rồi cho nên là nói chung tâm trạng cũng rất là vui và thoải mái. Ừm, vì nói chung là khi nào mà cuối tuần được nghỉ nghỉ làm là cứ thấy vui rồi. <laughs> Còn đối với bạn thì sao? <laughs>
À, <laughs> rất tuyệt. Ừm. Ừm. Mình thì hôm nay nó một ngày bận rộn, từ sáng đến chiều rất là bận rộn. Nhưng mà nó là ngày cuối tuần để được nghỉ nên rất nà vui vẻ, và đến khi mà lúc kết thúc giờ làm là rất là vui vẻ. Và nhân tiện thì một ngày cuối tuần ừm.
A, bận rộn à. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, nói chung là bận rộn thì mình nghĩ á, à, trong cái cuộc sống b hiện nay thì cũng khá là, ừm, xô bồ ha. Cuộc sống nó nhanh quá cho nên là nhiều người cũng rất là bận rộn từ sáng đến tối. Đấy, thì đôi khi bận rộn cũng là một cái cái hay, chứ không phải là một cái gì đó là tiêu cực hết. Ừm, đôi khi nhiều người muốn bận rộn cũng khó đấy. Ừm, cho nên là đấy cũng vậy. Ừm, ừm, ừm, đấy.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, mình hiểu. <laughs> Và nhân tiện thì bận rộn đây thì mình vẫn có một chút cái kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu. Thì không biết nà có thể chia sẻ được với bạn không nhỉ?
Ừm. À, thời thơ ấu, ờ, ừ. Ừ, OK. Thời thơ ấu mình cũng rất là muốn có nhưng nhắc lại những cái kỷ niệm thời thơ ấu, bởi vì là thời đó thì, à, mình nghĩ là ai cũng có rất là nhiều kỷ niệm ha. Ừm, đối với kỷ niệm của bạn thì như thế nào? Bạn có thể kể mình nghe với.
À. Ừm, ừm. À, mình kỷ niệm mình nhớ nhất nà một, à, một lần mà mình, à, đi xe đạp học xe đạp với một người bạn của mình. Thế là hai người h đúng rồi, một bạn, ờ, cùng lứa với mình, bạn thân, gọi là, thân nhất của mình. Hai đứa đèo nhau đ tập xe đạp và phi từ trên dốc xuống và hai thằng phi xuống ao. Đấy là kiểu nhớ nhất vì là núc đấy là hai thằng chưa biết bơi, <laughs> và thế là thế là phải phải được, ừm, người d người ấy ra vớt hai thằng nên. <chuckles> Đấy là kỷ niệm đúng rồi. Vì ao ao thì nó rất là to.
Ừm. À, đi học xe đạp, ừm, ừm. Ừm. À, cao nhất, OK. Ừm. Ừm. Ô! <laughs> À, ghê vậy trời! Nên nguy hiểm đấy nhá, ừm. Ồ! Vậy à, cái này mình thấy nguy hiểm nha. Bởi vì là nếu mà chưa biết bơi mà phi xuống ao ừ, và và và may mắn mà có người ở đấy đấy, còn không thì thực sự là không biết chuyện gì xảy ra nữa. Không không biết là cái thời điểm đấy bạn, à, là lớp khoảng lớp mấy rồi?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi <laughs> Mình khoảng lớp 4, lớp 5 rồi.
À, lớp 4, lớp 5.
Đấy, đấy, kỷ niệm đấy nà đúng rồi. Kỷ niệm đó bây giờ mà mình nghĩ nại vẫn sợ, đúng rồi. <laughs> Ừm.
Lớp 4, lớp 5 thì cũng còn bé. Ừ, ừ. Đúng, đúng, còn còn bé đấy, còn bé nên mình nghĩ vẫn vẫn r ờ, sau đó là cả hai bạn đều được người gần đó người ta ờ, người ta đưa lên, đưa lên khỏi bờ. Ừm, ừm, vậy
Ừm. Đúng rồi, được người dân đấy người ta lôi hai thằng lên nhưng mà sẽ xe thì mất. Đúng rồi, xe đúng, xe thì mất xe thì bị bị trôi rồi, thực ra nó nà ao nhưng mà nó là ao đang đang xây để th để lối vào sông, nên hai thằng là phi thẳng xuống đấy. <laughs>
Lôi hai thằng lên. Xe thì mất, ờ, xe thì Ừm. À, vậy à. Ô! Vậy à, mà mà cái cái dốc đó, à, không biết bạn chạy kiểu gì mà nó lại phi thẳng xuống đấy ta? Ờ, cái đường nó nó nó
À, thực ra dốc dốc mà dốc người ta, gọi là, làm cái đường đường đi đường đi vòng qua sông ấy, thì nà nó có một cái, gọi là, cái ao ao ao mà người ta tự làm ấy. Đúng rồi, thế là hai thằng, gọi là, tập xe nà cứ phi từ ngồi, ừ, ừ, trên xe, ngồi, gọi nà, ấy nhau là
Ừm. À. Ừ, ừ. Ồ! Vậy là chắc là hai bạn Ừm, nh nhưng mà cái chỗ đấy, a, có có gần chỗ nhà bạn ở hông hay là xa?